آه البينج، بلياردو بس ده الكلام ده كنت بالعبه ل فاهم؟
وكنت كل ما نفتكر مثلًا ن لأ، كل ما نعدّي على طرابيزة بينج نفتكر إن أنت متخيل؟ إن أنا لأ بنلعب بينج و
آه، آه، أيوه، اللي هو ياه! كنا بنلعب هنا زمان.
آه، أنت فاهمني، حتى في الكُلّية كنت بنلعب بينج ب في في الكُلّية، أنت فاهمني، كنا بنلعبه double.
أيوه، أيوه. ج أنا كنت آه، آه، آه. وبلياردو، والّا ما لعبتش بلياردو وبلايستيشن، دي كُلّها برضه ذكريات مع صحاب آه.
لأ البلايستيشن لعبت كتير، بس أنا باتكلم مثلًا الهوايات التانية مثلًا كرة طايرة.
كرة طايرة؟ ما جربتهاش بأمانه.
لعبت كرة طايرة أنا قبل كده.
بس كانت حلوة، جربتها مرّة تقريبًا أو مرّتين بالكتير يعني على ما أتذكر.
لأ هي مم هي ممتعة، دي من ض من ضمن الحاجات ال ال
طب
إس كويسه أنت بتحب ت ب ب ب بتحب تفتكرها.
طب في إمم.
اتفضل.
أيوه، طب في شيء من الماضي مخصوص حابب ترجع له أو تحتفظ بيه بشكل مختلف لو مثلًا أُتيحت لك الفرصة بعد كده؟
أنا عايز نرجع صغير تاني. <chuckles> عايز عايز نرجع صغير تاني. <chuckles> آه كلّنا عايزين ن عايزين نرجع نرجع صغيرين تاني، أنا عايز نرجع الماضي كلّه أنت فاهمني، هات ال هات الدنيا من تاني.
<laughs> والل كُلّنا يا بني. كُلّنا. عشان نخلص من الهم. إمم. آه والله.
آه، يعني أنت فاهمني، مش ف فى حاجات ياما
حياة الكبار دي طلعت صعبة.
آه، يعني آآ يعني بس في أشياء طبعًا معيّنة مثلًا حابب آآ ترجع ترجع تس تفتكرها تاني و عندي في أشخاص مثلًا في أشخاص كنت تتمنى إن هي تفضل معاك، أنت مش عارف ترجعه، ما فيش حاجة من الماضي هتعرف ترجعها فاهمني؟ ما فيش حاجة من الماضي بت بس في أشخاص كنت تقول يا ريت كملوا معايا، يا ريت تعرف تخط تحتفظ بيهم، يا ريت الف الطرق ما فرّقتناش، أنت فاهمني إزاي، ما مشيناش أنت فاكرني يعني آه، يعني في ناس لأ كنت تقول يا ريت يا ريتهم فضلوا معايا.
طبعًا هي سُنّة الحياة إن كل ما بتكبر بتشيل مسؤولية. إمم، آه. صح، صح، إمم. إمم، ناس، إمم، هُم ناس معيّنة كده فعلًا، إمم. إمم.
أنت فاهمني؟ وفي ذكريات طبعًا بتعرفش تحتفظ بيها، أنت فاهمني، يعني مثلًا في صور بتضيع منك بتحب يا ريت نسترجعه، تلاقي لو لقيت صورة مثلًا وأنت كانت تايهه عندك في البيت بت ب ب
آه، اللي هو الذكريات ال ياريت، إمم. أنا أنا ب كنت باقلّب في التليفون بتاعي في شوية كده من شوية كده في الgallery، قعدت أنزل بقى لزمان، تقريبًا لقيت صور أنا ما ما ح على ال ما غيرتش التليفون بتاعي بقى لي كتير يعني، فنزلت لصور من 2018 و2017 لقيت صور والله أنا وأنا صغير، وقعدت أفتكر بقى الذكريات فيها وأموت ضحك بقى، كنت لسه ب طفل كده <chuckles>
إمم. إز إز بس أن أول أول تلاقيك أول رد فعل ليك آآ، لمّا شُفت الصور دِيّة إن أنت فرحت، كان في فرحه، آآ، فرحت. ما هو أنت أكيد مش واخد صورة مثلًا مع حد أنت كارهه، أنت فاهمني، مش هتاخد صورة مع حد أنت كارهه.
إمم. فرحت طبعًا و وقُلت ياه! نِفسي أرجع للأيام دي. لا، لأ، طبعًا هامسحها على طول. آه، ولو لقيت كنت هامسح.
هتلاقيك كنت مسحتها في وقتها.

آه، ويقول لك لو لقيت كنت
حتى لو خَدتها، غصبٍ عنك هتمسحها، أنت فاهمني؟ فأنت لأ، أنت كده، كده م الصور اللي قدّامك دي كلّها، صور حياة أنت كنت عايز تفتكرها أصلًا، فأنت دوَّرت عليها ممكن تروح تدوَّر على حاجة معيّنة على فكرة، على صورة معيّنة.
هامسحها فعلًا، ما أحبش إمم. أيوه. أنا لقيت صورة برضه عندي في الGallery أيام ما كنت بالعب المزرعة السعيدة، لو بتاخد بالك، لو بتعرف اللعبة دي كانت على الفيس زمان.
إمم.
اللعبة دي كنت باحبها جدًا، كانت عبارة إنك بتقعد تزرع بقى عندك، ليك حظيرة، ومزرعة، وبتقعد تزرع بقى، وتحصد، وتأكَّل الحيوانات اللي عندك، وبرضه كانت في لعبة اسمها بلياردو حول العالم، دي كانت لعبة كده على النت برضه، فدي كلّها ذكريات والله فكرتني بذكريات جميلة جدًا، الصور دي.
إمم. ب آه، هي لعبة المزرعة المزرعة دي م م مِعلمَة معاك، لإن هي إيه؟ بتفكرك إن أنت ما ممكن يبقى ليك مكانك الخاص، و ودنيتك لوحدك، وأنت فاهمني؟ بعيد عن أي حد، وما حدش شريكي بقى في أي حاجة.
إمم. على أي حاجة، آه، صحيح.
إمم، صح؟
صحيح، آه، كانت والله ذكريات جميلة، وقعدت أقلِّب في الصور كتير، وأفتكر، ياه، لو أرجع تاني طفل زي زمان! <chuckles>
آه، يا ريت يا ريت ط طب إيه، طب في حياة معينة بتخلِّيك تقرر يعني مثلًا آآ إن أنت تدوَّر على ذكرى معيّنة بال بالاسم، وترجعَّها تاني؟ في حاجات كده يعني في حاجات
آه والله. إمم. إمم. الاس لأ، اسم حد م معيّن يعني والّا باسم إيه؟
لأ. في ذكرى يعني موقف معيّن، بيخلِّيك لأ، يا ريت أنا كنت كنت احتفظت بالمَوقِف ده، أو كنت خَدت صورة فيه، أو كنت عملت أي حاجة فيه، أنت فاهمني؟
آآ